آه، لأ، أنا مرتبط فعلًا مرت يعني أنا مش أنا لوحدي، أنا عندي أنا في البيت عندي والدتي ووالدي كده إحنا مرتبطين فعلًا بريحة معيّنة، بس أنا أكتر واحد فعلًا مرتبط بالريحة دي، لإن عارفة اللي هي ليها ذكريات معايا حلوة أوي بصراحة، بالذّات ال بالذّات ريحة ال العطور ريحة البخور لوحدها ليها ذكريات حلوة أوي، يعني
طَب احكِ لي عن الذكريات دي؟
هاقول لِك، يعني عندي مثلًا بيت جدّي اللي هو جدّي أبو والدتي، بيته هناك دايمًا مرتبط بالريحة دي بشكل كبير جدًا، يعني عارفة هو أصلًا البيت من الطراز القديم ده، يعني حتى المروحة اللي هي مش مروحة أُم 3- 3 ر 3 رِيَش لأ، المروحة أُم 5 رِيَش القديمة دي اللي تحسّي أول ما تشوفيها كده آه، تحسّي المروحة دي عاملة زي الخشب كده قد قديمة أوي.
يا سلام! آه. حاجة كلاسيك قديمة.
جدًا، دي بقى لها تقريبًا يعني المروحة دي ب والله بدون ما أأفور كده بقى لها أكتر من 90 سَنة، يعني تخيّلي الرقم أصلًا، رقم كبير أوي آه، هو البيت بتاعه كمان يعني البيت ده بيت ك زي ما تقولي بيت كلاسيكي كده، المروحة دي كانت بتاعتهم زمان وخَدها معاه لمّا كبر لمّا جِه يتجوّز وكده خَدها معاه، عارفة اللي هو البيت بتاعه، متورّثة.
عُمر، ياه! إمم. يعني هي كانت في بيت جد جدّك قبل كده، يعني جد باباك. آه.
بالضبط. بالضبط، فالمروحة دي فهماني؟ في جنبها كده يعني في ال ونَفْس الأوضة، في جنبها كده حتّة يعني دلّاية كده نازلة من السقف بتبقى عبارة عن حاجة زي مبخرة كده جنب ال جنب المروحة بالضبط كده. فافتكر دايمًا لمّا
ج هي المَبخَرة دي اللي بيحُط فيها البخور؟
بالضبط، بالضبط، فاللي هو ما بيحطّش برضه لإن أنا زي ما قُلت لِك إحنا واخدين العادة دي منّه، يعني إحنا عندنا ناس ي آه، يعني عيلتنا اللي هو خالي مثلًا لمّا بينزل من السعودية بيكون جايب دايمًا البخور فبيجيب لنا برضه جزء مننا، بيكون هدية كده كل فترة لمّا بينزل إجازة يعني، فدايمًا عندنا البخور ده. فهو بقى جدّي كان يحُط البخور يحُط شوية فحم كده يولّعه ويحُط ال إيه، البخور عليه. دايمًا، دايما أفتكر لمّا كنت باروح له، يع إحنا كنّا بنروح له إمتى، كنّا بنروح له كل يوم جمعة الصبح أنا ووالدتي كنّا بنروح نفضل قاعدين معاه ووالدي ييجي لنا بالليل عشان يعني إيه، نتغدّى بقى ونقعُد قاعدة، فأفتكر دايمًا، دايمًا كان ذكرى إن هو إيه
آه. أي تقضّي كل جمعة عندهم.
بالضبط، أفتكر دايمًا كان يحُط البخور كده وي والريحة يعني زي ما المروح تبقى شغّالة ماشي؟ في الصيف بقى، المروح تبقى شغّالة وتقعُد تلِف كده والبخور بقى إيه، توزع على الب توزع على ال آه، على بقى.
توزّع، يا سلام! واضح إن جدّك كان رايق خالص.
جدًا، جدًا، فوق ما تتخيّلي بجد، يعني ربنا يدّيه الصحّة والله.
<chuckles> و طَب وهو كان البخور عنده يعني قُدسيّات كده ليوم الجمعة بس والّا برضه كان كل يوم زي ما أنتم بتعملوا في ببيتكم دلوقتي؟
لأ، هو يعني كان ساعات عارفة اللي هو كان كل يوم عادي، بس أنا ما أفتكرش أوي يعني ما أفتكرش أوي كنت صغيّر وقتها ولحد الوقتي العادة دي عنده لمّا باروح له خلّي باِلك، يعني عايز أقول لِك ساعات برضه كذا مرّة كنت أروح له في نُص الأسبوع كده مثلًا ويع يعني آآ، بعد أمّا أخلّص شُغل والّا حاجة أروح أسلّم عليه وكده فألاقيه برضه أشِم ريحة بخور عنده ما بيكنش مو مشغّلها بس أشِم ريحة بخور، البيت عنده دايمّا مُميز بالريحة دي.
إمم. تحِس إن ليه آه، بتحِس لسه كنت باقول لك، بتحِس إن أنت في كل بيت ليه ريحة معيّنة آآ، مثلًا بتحِن للبيت بريحته دي؟
آه.